Ah ouais?! Mais c'est dingue, c'était pas c'était pas c'était naturel ça?
Ouais, heu C'était pas normal. Non! C'était pas normal.
Oui. Ouais! Ca a l'air bizarre en effet.
En plus, heu, l'eau, il y avait beaucoup plus d'eau. Heu, il y avait beaucoup de tu sais, ça sentait très très fort, heu, le poisson, vraiment ça sentait t fort le poisson.
OK.
Et heu, et carrément, c'est la 1re fois de ma vie que je voyais un un renard chasser. Tu avais un renard devant moi qui essayait de choper une petite truite qui était, heu, à l'agonie et en train de d'essayer de se se sauver et tout et le truc, il l'a chopée devant moi! Heu, et je me suis dit c'était pas normal. C'est pas normal du tout, il y a dû y avoir, heu, quelque chose quoi!
OK, génial. Oui! Il y a un truc qui cloche là.
Et donc, heu, bon bah curiosité e elle m'attire jusqu'à un endroit, et là c'était le désastre! C'est-à-dire que, heu, ben en fait, heu, c'était complètement heu, tout était inondé t t t l'eau, la rivière, elle était sortie de son lit. Tout était inondé sur des des tout un champ en fait, tout un champ entier, et il y avait des truites dans le champ. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?»
Comment ça, le désastre? Ah ouais? Il y a, heu et beh et du coup il avait de beaucoup d'eau dans le champ ou c'était comment?
Ouais, ouais! Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau dans le champ. Heu, c'était su c'était immergé. Et tu sais, en plus, heu, dans les Landes, tu sais, tu as des très fortes intempéries. Et effectivement, une semaine avant, il y avait eu une catastrophe, heu, écologique- si je peux dire ça comme ça- où il y avait eu des une tempête qui a ravagé les Landes c cette année-là, heu, avec, heu, les les flots qui sont, heu, voilà, il y a eu, heu, eu des des des maisons qui ont été complètement heu inondées et tu sais comme, heu, ben du coup, tu as comme tu as vécu là-bas, je pense que tu dois le savoir. Mais tu sais comme, heu, comme il fait très sec, et bah, il suffit qu'il y ait un peu plus d'eau et du coup en fait le le sol n'arrive pas à éponger l'eau!
Ouais, ouais. Mmh. Ah ouais! Mmh mh. Ouais. A absorber? Oui, oui oui parce qu'il est trop sec, il peut pas absorber ouais. Tout à fait.
Et donc, du coup ça crée, heu Voilà! Et du coup, ça crée des des des des flaques d'eau, des des trucs heu immenses dans les dans les champs!